Totoo, hindi, minsan natatawa ako dun sa lola ko dati na taga probinsiya. Kami yung mas parang mas madami naman kaming, um, pagkakakitaan ng mga panahon na iyon, pero nagbibigay pa rin siya. Tapos yung lulukutin niya pa sa kamay niya tapos itatago niya sa mga ta tao. Parang kunin ko parang ano kulang na lang kunin ko nang patalikod, gano'n. <chuckles>
<laughs> Totoo 'yon, parang ilegal ba kumbaga'y na, "Kunin mo na kasi 'to", yung mga ganyan. Minsan, sisigawan ka pa, eh, o kaya il i-sho-shoot pa sa bulsa mo, "Itago mo to ah", yung mga ganun.
Tuwa. Oo. Oo, di ba? Totoo. Nakakatuwa, pero na-appreciate ko talaga yung mga ganong eksena. <laughs> <snorts>
Totoo ako din, ako din, nakakamiss tuloy.
Totoo. Pero sa tingin mo ba maipapa paano mo maipapasa o mababahagi yung saya ng mga alalaa mo noon, sa mga bata o nakababatang henerasyon ngayon?
Sa akin siguro no yung, siguro yung ginagawa mo na lang din yung hindi naman kasing brutal nung unang panahon. Pero siguro yung mas may tamang mas malawak na tayong pang-unawa din kasi no. So yun siguro sa mas mapayapang paraan yan, tulad yung ginagawa mo di ba, tulad niyan hindi mo pinapalo di ba?
Oo. Totoo. Oo. Oo, hindi ko siya pinapalo. Pero, alam mo pinagsasab ini-explain ko na nga sa kanya na kung ano yung tama at mali ganiyan, kahit 1 year old pa lang para ano alam mo yun early exposure di ba? <sniffs> Tapos ano <chuckles> kasi mag-isa pa lang siya di ba, paano natin puputulin talaga yung sungay, samantalang dati pinapaluhod sa mga monggo, yung mga ganun. Though, hindi ko naman naranasan yun Oo.
<chuckles> Ayan. Uy, totoo iyan, oo. Tama, tama. <laughs> Sa monggo. <laughs> Ay grabe, totoo. Ako naranasan ko yan at saka sa asin, iyan, favorite. <laughs> Oo.
Ah, talaga? Ako ano lang ako, palo ng hanger at belt. <laughs>
Ayan hindi naman nawawala yun. eh. no, tsinelas ayan. Oh, yun na.
Oo, ayan kung anong mahawakan ng nanay di ba? Ayun nakakatawa na yung usapan natin nag nakaka-enjoy.
Totoo, totoo. Ay, totoo nag-enjoy ako, oh thank you, thank you, maraming salamat sa iyo, ah.
<laughs> Thank you din ingat ka, paalam.
Babye, kain.

Ah, ako din, ah, pamilya siyempre. Tapos, um, yung mga pinsan, kasi alam mo ako kasi yung unang apo at unang anak ng magulang ko. Kaya siguro ano, um, ang pinaka-espesyal sa'kin yung mga lolo't lola ko, kasi parang sa kanila ako na-spoil, eh, 'di 'di ba dahil pag kunyari panganay ka nga practice child ka sinasabi nila. So yung mga yung magulang ko parang nag-a-adjust pa lang din sila sa pagiging magulang, kaya dun talaga ako sa lolo't lola ko na-spoil. Tapos, um, after, ah, 5 pa ako nasundan, so talagang parang only child ako sa bahay na yun, kasama yung mga tito't tita ko ganiyan. Tapos nung dumami na kami ng dumami na magpipinsan, ako na yung nag-aalaga sa kanila pakiramdam ko katulong. <laughs> Feeling ko aping-api ako ganiyan, kasi parang ako yung laging inuutusan ganiyan. Tapos yung mga kapatid ko
Oh. Ah, kaya. Ayan, oo. <laughs> Oo. <laughs> M Tagal, ah. <laughs> Hmm. <laughs> 'Di ba dati ikaw favorite, eh, no? Ngayon hindi na, yaya ka na, demoted ka, ganon.
Para na akong ano, ano ba parang Princess Sarah di ba. <laughs> Kasi parang di ba prinsesa siya tapos biglang naging ah, nagbabalat nalang ng patatas, di ba. <laughs> Ayun feeling ko aping-api ako pero, okey lang naman kasi medyo binu-bully ko rin yung mga pinsan ko ngayon. <laughs>
'Di mo talaga pata totoo yan. Ayan yun naman ang kapalit 'no? Pero nakakatuwa ano totoo yan, na yung mga lolo, lola talaga, iba talaga sila mag-spoil 'no, kumpara sa mga parents 'no?
Totoo, mm, lalo na ngayon 'no nakikita ko din na yung magulang ko kung paano nila spoilin yung anak ko. <laughs> Kasi unang apo din yung anak ko, di ba? Parehas kami talaga, kaya
Dapat dapat dapat sinasabi mo sa ma sa mommy mo, "Ako unang anak mo naman ako pero di mo ako ini-spoil," ganun. <laughs>
Totoo, kaya nga ano ako din hindi ko naman ini-spoil din yung anak ko kasi ayoko naman siyang maging spoiled. <chuckles> Pe pero yung mga lolo't lola talaga, talagang yun talaga yung mga spoiler no. Lalo na yung anak ko, eh, ah, unang apo sa both sides, sa side ng asawa ko 'tsaka sa'kin, kaya good luck nalang sa akin talaga kung paano ko puputulin ang mga sungay niya. <laughs>
Kaya nga eh. Ay, ma-suwerte, ma-suwerte. <laughs> Totoo yan kasi alam mo minsan kaming mga apo 'no, yung minsan ay ilang anong sabi mo sa lola mo, agad-agad bibilhin yan, eh, 'no, orderin pa kung kailangan parang ganun.
Oo, totoo tapos may pagbigay pang may pag-abot pa ng pera 'no kahit alam naman natin na hindi naman sila gano'n kadaming pera, tapos itatago pa. <laughs> Kala mo may ano, eh
Totoo. Kahit hindi New Year may pa red ano may pa red envelope, ganun.